قُل لي كده أنت بتتعرف على مثلًا موسيقى جديدة أو بتدخّل موسيقى جديدة لحياتَك إزاي؟
آآ، فكرة إن أنا أدخّل موسيقى جديدة في حياتي دي هي ما كانتش موجودة عندي قبل كده، ولكن هي جَات بال بالصدفة إن أنا ابتديت إن أنا مثلًا أكون ماشي آآ بت مع ناس صحابي مثلًا راكبين في العربية، فابتدي إن أنا هُم يشغلوا أغاني جديدة أو نوع جديد كده أنا وداني ما سمعتوش قبل كده، فأبتدي أُعجَب بالحاجة، ومن هنا بتبتدي إن أنا أبتدي أسأل طَب مين اللي بيغني ده يا جماعة؟ طَب هو آآ، حلو أوي النوع ده من الموسيقى طَب حد يعرفني أكتر طَب رشحوا لي أغاني أكتر، رشحوا لي أغاني آآ، يعني ده اللي حصل معايا فعليًا إن أنا كنت أول مرّة أسمع Rap في حياتي آآ، وكان حد من زمايلي كان مشغّل ويجز في في عربية وإحنا راكبين فبقيت أسأل مين ده يا جماعة؟ طَب كويس أوي، آآ حلو، طَب ممكن ترشحوا لي أغاني أسمعها ليه؟ وفعلا جَات الموضوع بدأ كده إن هُم يرشحوا لي أغاني وأنا من هنا أبتدي أدوّر وادعبس وأسمع أكتر في ال في حتّة الRap دي يعني.
صح. ماشي. جميل. إيه؟ اهم، طَب قُل لي هو أنت عامةً ليك ذوق معيّن في الأغاني، والّا أنت بتتكلم يعني والّا أنت بتحب عامةً تس يعني تسمع حاجات مختلفة، أذواق مختلفة، وما عندكش حاجة معيّنة؟
أنا في الحقيقة أنا كنت من من صغري كنت أحب جدًا آآ، إن أنا أسمع الأغاني القديمة فقط، كنت حاصر نفسي فيها، آآ جيل حتّة أم كلثوم وعبد الحليم كان يعني خصوصًا كنت أم كلثوم يعني أنا كنت محضّر دكتوراه في أم كلثوم، ما كنتش باسمع حد غيرها آآ، باح كنت باحبها جدًا ومع الوقت ابتديت احس إن أنا محتاج إن أنا أنوّع، لإن في ظروف كتير بتحتاج إن أنت تسمع حاجات تانية، يعني أم كلثوم مش هتعرف تسمعها في كُل الأوقات وفي كُل المواقف، يعني مش ال المثال مثلًا مش هتقدر تسمع أم كلثوم في الgym وأنت محتاج حاجة سريعة تسرعك كده وتدّيك power وبتاع لأ، أنت مش محتاج حاجة بطيئة أبدًا إنَّك ت تقعد تسمعها وأنت بترفع دامبل فاهم قصدي، فابتديت من هنا إن أنا أدوّر وأسمع حاجات مختلفة وأعرف وأشوف، وفعلًا ده اللي حصل يعني وشُفت حاجات كتير جدًا مختلفة.
أوكي. حلو. مفهوم. أكيد. صحيح. اهم، طَب أنت عامةً في المراحل المبكرة شوية من حياتَك، هل كنت مثلًا بت بتسمع مثلًا راديو فتعرف منّه أغ أغاني جديدة أو أغاني ما سمعتهاش قبل كده، والّا أنت مؤخرًا بس بدأت تسمع أغاني جديدة؟
لأ، هو أنا سمعت آآ، سمعت أغاني جديدة م مش راديو بقى بس على آآ، أي أيامي أنا sound cloud واليوتيوب والحاجات الجديدة دي، هي اللي خلّت الدنيا أسهل شوية في إنَّك تقدر تت تتعرف على حاجات جديدة آآ، يعني أنا بالنسبة لي كان مثلًا آآ آآ البرنامج بتاع أنغامي ده أنا عرفت منّه أسمع أغاني جديدة زي الراب أغاني الراب آآ لمّا سمعتها في الأول في العربية مع صاحبي وكده، ابتديت إن أنا أدوّر وأدعبس في في النوع نفسْه اللي هو نوع الراب، يعني أنا عرفت اسم المغني من صاحبي في العربية وبعد كده ابتديت إن أنا أدوّر على آآ، فكرة الراب مين تاني بيغني طَب ده طلع إن في عفرُتو وطلع إن في ويجز وفي باتيستوتا وناس تانية، فابتديت إن أنا أدوّر فيهم م مؤخرًا وجِبت أنواع آآ، جِبت ش يعني شباب تانية في نفس ال في نفس الcategory بتاعة ال ال الغُنى يعني، بس من هنا إن أنا عرفت أجيب حاجة تانية جديدة من الapplications دي يعني.
حلو. جميل. ماشي. حلو، طيب أنت بتستخدم عامةً الapplications دي إزاي يعني أنت عشان هل بيبقى عندك مثلًا mood اللي هو بتاع أنا هادوّر على مثلًا أغاني جديدة أو أنا حاسيب عامةً البرنامج يسمّعني على مزاجه والّا أنت بتبقى مح مُهدّف إلى حدٍ ما وأنت بتستخدمهم؟
لأ، دي بقى ليها ليها طريقة معي معيّنة بتاعتي أنا خاصة يعني، أنا أحب إن أنا مثلًا أنا دايمًا باستعمل أنغامي بصراحة، بس أنا باحب أوي إن أنا أعمل زي playlist كده ليّا آآ، أو الحاجات اللي أنا ب باعمل لها like يعني ب ب باجمّعها كلّها في حتّة واحدة زي ما تقول playlist وابتدي إن أنا أسيبها بقى تعمل shuffle مع نَفْسها خلاص أنا أنا ما عنديش مشكلة أنا ه الأغاني دي أنا وداني متعوّد عليها، أنا باحب الأغاني دي كلّها ممكن تلاقيهم أزواق مختلفة خالص، ممكن تلاقي رومانسي على د على ح على حزن على فرح على حاجات مختلفة جدًا ولكن وداني آآ بتحب الحاجة دي خلاص أنا أنا تمام أنا باحب الحاجة دي فلمّا اسيبهم يشتغلوا بشكل عشوائي ما فيش مشكلة معايا هتلاقي الحاجة تمام معايا يعني.
أوكي. ماشي. تمام. أها. مفهوم. أوكي. وبتدخّل لهم موسيقى جديدة، بس لمّا أنت بتسمع حاجة مع أصحابك والّا ممكن مثلًا تيجي في مرحلة، وتشغّل من خلال الأبلكيشن إنه هو يشغل لك الحاجات اللي شبه الذوق ده؟
اللي بيحصل أكتر في يعني أنا طبعًا أنا م مع صحابي باتعرّف على حاجات أكتر ودي هنتكلّم عليها قُدّام إن أنا إزاي باعرف حاجات تانية، ولكن آآ آآ ردًا على سؤال حضرتك، آآ لأ ب الإعلانات أكتر هي اللي بتجيب لي حاجات جديدة، يعني أنا باسمع من الإعلانات أغاني جديدة آآ، الإعلانات بتاعة الapplications دي بتكون عبارة عن أغاني برضو، فب لمّا تلاقي لك جاب لك أغنية مثلًا ممكن يكون فنان ما سمعتوش قبل كده خالص، آآ، ومع ذلك لمّا أسمعه أنا بابقى سايب بالموبايل مثلًا وباعمل حاجة قاعد باعمل حاجة وشغال، وش مشغل أغنية فييجي إعلان فيعجبني صوت اللي بيغني ويعجبني كلمات الأغنية، فابتدي إن أنا أدوّر وراه، طَب ده حلو أنا ممكن أعرف أكتر عنه بيغني إيه وبيعمل إيه، وأبتدي إن أنا أجيبه وأسمعه.
أوكي. تمام. ماشي. امم. أوكي، طيّب قُل لي بقى أنت بتجيب الأغاني الجديدة منين؟
بُص، طريقة إن أنا باكتشف أغاني جديدة دي بتيجي إزاي، دي بتيجي يعني آمم، جات، جات بكذا طريقة أولهم الحتّة اللي إحنا حكينا فيهم إن أنا أبقى مثلًا مع حد من صحابي، ويسمعوني حاجة، آآ، تانيهم إن هو آآ، أنا أفتكر كويّس أوي إن أنا في مرّه سافرت كُنت مسافر م مِصيّف مع صحابي برضو، وكان في حفلة لدُول دول أنا برضو ما كُنتش باسمع راب خالص يعني، ولكن كان في حفلة ل ل لويجز وعفرتو، أنا الناس دي ما كُنتش باسمعها خالص في الوقت ده ولكن، ما كانش قدامي حاجة أعملها غير إن أنا لازم أحضر معاهم، ما هو أنتم هتح كلّكم هتروحوا، أنا هاقعد أنا أتفرج عليكم يعني، ما أنا أعمل معاكم حاجة، بالضبط، ففعلًا رُحت معاهم و وعشت جو جديد كده عليّا خالص أول مرّه أعيشوا أنا مش مش بطبيعتي باحضر حفلات، ولكن فهمت من هنا إنك فعلًا لو عايز آآ، ت يعني من أ من الأساليب الكويّسة إنك تتعرف على مزيكا جديدة إنك تحضر حفلة للي بيغني المزيكا دي، آآ، أنا لمّا حِضرت الحفلة دي انبسطت جدًا، و وعشت جو جديد عليّا وفعلًا بق بدأت إن أنا الأغاني دي بقى بقيت أسمعها هنا مع نَفْسي، لأ ده أنا كده وأنا باحكي لك وأنا أصلًا قايل لك إن أنا، كان ذوقي أُم كلثوم فأنت أنت متخيّل الshift من هنا لهنا رايح إزاي، ف امم.
تمام. أوكي. تمام. بتحصل. آه. فاهمك. أها. وده يودينا بقى لسؤال مِحوري شويّة، إزاي القفزة الحضارية اللي حصلت، من حبك للأغاني اللي هي ال الكلاسيكية القديمة ال اللي مش شبه خالص، لأن يعني، أنت مش بتتكلّم مثلًا على النقلة من أم كلثوم، لأغاني سريعة شوية، آآ، لأحمد مكي بعد كده لويجز وعفرتو، أنت من القديم لعفرتو، <laughs> فالقفزة الحضارية دي حصلت إزاي، أو إزاي عامةّ ودانك تقبّلت النقلة دي؟
اتفضل. بالضبط. بالضبط أيوه. هي هي وداني تقبّلت لأن وداني بتسمع الكلام ال الجديد أكتر في الشارع وفي العصر بتاعنا. يعني أنا أ أ عارف كان الموضوع يبقى غريب شوية لو أنا لو سألتني إن أنا آآ أنا حاليًا باسمع الجديد، طَب أنت إزاي رُحت للقديم؟ لأ، هو اللي حصل العكس وده اللي فعلًا ده اللي ممكن يكون في نوع من الsense شوية ليه، لأن أنت ح حواليك على طول في الأغاني دي شغالة يعني طول ما أنت ماشي في الشارع هتلاقي مثلًا، أغاني شعبية شغالة هتلاقي عفروتو شغال، هتلاقي ويجز شغال، هتلاقي عمر دياب، شغال هتلاقي شيرين شغالة. فالناس دي هم already دول دول جيلي فأنا لما باسمع وداني اتعودت عليهم، فده خلى عندي شغف إن أنا آآ، لا أنا محتاج أ أ أطلع برّه دايرة أم كلثوم شوية وأبتدي أدور في الناس دي، وأسمع الأغاني دي زي ما بقيت الناس ما بتعمل، ما يمكن يمكن فعلًا الناس ذوقها كويس وأنا اللي متأخر شوية أو أنا اللي مش مش مدي فرصة للموضوع ده، هو ده فعلًا اللي حصل، إن أنا بقيت أسمع الحاجات الجديدة و وأحبها يعني.
ماشي. امم. آه. طب سؤال سؤال تاني، أنت دلوقتي ذكرت إنه الطبيعي إن الناس تنقل من القديم للجديد تمام؟ بس هل مثلًا قابلت في في أصحابك مثلًا لأنه معروف إن مثلًا في كثير من المستمعين يبدأوا يسمعوا الحاجات القديمة وخاصة فيروز وأُم كلثوم بعد مثلًا مرحلة عمرية معيّنة، يعني ممكن يكونوا هم نشأوا على الأغاني الجديدة وزيّ ما ذكرت مثلًا أسامي زيّ عمرو دياب و و و و وبس في مود معين كده بيخلّيهم يروحوا ل لأم كلثوم أو فيروز تحديدًا في وسط القدام، فقُل لي هل قابلت مثلًا النموذج ده في وسط أصحابك أو معارفك والّا لأ؟
اتفضل. تمام. مضبوط. قابلته آآ، وقابلته وقابلته في نفسي كمان يعني أنا أنا برضو لو التسلسل بتاعي الأصلي في الموضوع أنا كان أنا من صغري عادي أنا الواحد لمّا بين بينشأ بيبقى مالوش ذوق موسيقي أوي، على قد ما هو بيسمع كل اللي حواليه، وبعد كده أنا اللي اخترت إن أنا أسمع آآ ،أُم كلثوم والجيل القديم، ده جه متأخر شوية جه في ت تحديدًا في سن مثلًا في تالته ثانوي و في تانية ثانوي حاجة زيّ كده آآ، ده بقى جه ليه؟ هو ده جه عشان آآ، أنا كنت محتاج في الوقت ده حاجة تساعدني في المذاكرة، حاجة تساعدني في الوقت اللي أنا كنت فيه آآ، كان الحاجات دي الحاجات القديمة دي هم بيهتموا بيها أوي، أوي، بيهتموا في التفاصيل بتاعة الموسيقى اللحن الجميل ال بيهتموا باللحن وبيهتموا بال بالكلمات وبيهتموا بت بكُل حاجة، فأنا كان بالنسبة لي أنا كنت محتاج أوي لحن بطيء كده ما يشتتنيش على مذاكرتي، محتاج لحن يساعدني على المذاكرة ومحتاج لحن يخلّيني أركز، و وأعرف أعيش معاه، وك بالضبط وهُمّ كمان بيشجعوا في مواقف كتيرة جدًا زيّ أيّ علاقة حب مثلًا هُمّ الناس القديمة بيشجعوك جدًا في ال آآ، في الحاجة دي وده اللي أنا عشته فعلًا، ده اللي ش يعني ده خلّاني شجعني أوي في علاقة كنت فيها يعني.
تمام. مفهوم. تمام. آه. جميل. إمم. صحيح. أوكي، طيب من ضِمن الحاجات عامةً اللي هي بتاعة اكتشاف الموسيقى الجديدة، إن دلوقتي بقت محرّكات البحث المختلفة عامةً بتدّي فرصة إنّك يعني حتى بعيدًا عن ال ال الموقِف اللي أنت بتقول عليه إنّك تقعُد مع أصحابك فيسمّعوك حاجة فتسألهم عليها فتعرف هو إيه على طول، مين المغني وإيه الأغنية، في محركات بحث كتير دلوقتي بقت موجودة بحيث إن هي تمكّنك إنّك تعرف إيه الأغنية دي، من غير ما حد حواليك يبقى عارفها، فقُل لي هل أنت مثلًا جرّبت إنّك تستخدم أحد محرّكات البحث دي أو أنت عامةً بتعمل إيه لمّا تسمع مزّيكا عجبتك أو أغنية عجبتك وما فيش حد حواليك عارفها؟
تمام. مضبوط. بُصّ، هو أنا آآ، كان في برنامج مؤخرًا بس أنا مش فاكر اسمه كان أنا استخد كنت باستخدمه لفترة كبيرة جدًا، يعني أنا كنت في الأول أ لمّا بآجي مثلًا عايز أعرف أغنية آآ، معيّنة مين بي آآ، مب أ اسم الأغنية إيه بابقى بس عارف مين المغني وباروح لحد من صحابي أنا متأكد كويس جدًا إن أنا عارف إن هو بيسمع ده، يعني لو يكن مثلًا أم كلثوم كنت دايمًا باروح لوالدتي، أسمعها بس اللحن هي مسافة أمّا تسمع أول كلمة، تقول لي آه، ده الأغنية اسمها كذا خلاص شكرًا. آآ، نَفْس الكلام مع صحابي وبتاع ال في بقى برنامج جديد أنا مش فاكر اسمه بس هو كان ده أنا استخدمته مؤخرًا آآ بتت حُط بتدّي له ال بتسمعه حتّة من الأغنية وهو بيدّيك ال يقول لك اسم الأغنية إيه، ويبتدي يقول لك ويبتدي يجيب لك آآ، ت معلومات عنها زي ال مين اللي غنى وم وأتل اتنشرت هيتعمل لها publish في سَنة كام وت والألبوم اللي هي نزلت فيه إيه لو في ألبوم لأ، بيدّيك كل المعلومات عنها، فأنا ده طبعًا كان البرنامج ده كنت باستخدمه مؤخرًا كان نافعني جدًا، جدًا بالذّات بعد ما أنا ابتديت إن أنا انتقل للمزّيكا الجديدة اللي أنا مش م مش م يعني مش familiar بيها أوي مش عارف إن أنا آمم مش مش مش مألوفة بالنسبة لي جدًا، فابتديت إن أنا آآ، ما فيش حد أسأله على الأغاني دي فابتديت أستعمل البرامج دي البرنامج ده بالذات كنت باستعمله كان بيساعدني جدًا في الحتّة دي يعني.
ماشي. أوكي. تمام. حلو. حلو أوي. جميل. أها، طيب غير مثلًا الحفلات اللي إلى حدٍ ما خلّينا نقول أصحابك أجبروك عليها، هل أنت جرّبت مثلًا إنّك تروح مثلًا الحفلات اللي هي بتبقى Medley أو خ خ يعني حاجات متنوعة، م مغنيين كُتار موجودين في نَفْس الحفلة، بحيث إنّك تعرّض نَفْسك لأشكال موسيقى مختلفة، يمكن حاجة فيهم تعجبك؟
ده حقيقي طبعًا، أنا حضرت ال الحفل السنوي لل اللي بتعمل في القلعة، ده بيكون حفل جايب مختلف الم مختلف الفنانين بيبقى جاي يعني أنا فاكر المرّة اللي فاتت كان جايب مدحت صالح، كان جايب آآ، كان جايب اللي هو آآ، ياسين التُهامي، ده نوع مختلف خالص، يعني هو ما يُعتبرش أغاني على قد ما هو يُعتبر إنشاد آآ، كان جايب ناس فِرَق من الصعيد بال بال بالمزمار الصعيدي والحاجات زي كده، فكان جايب حاجات مختلفة. طبعًا كانت تجربة هايلة، هايلة إن هي هي كانت تجربة بسيطة وفي نَفْس الوقت هايلة، أنا حضرتها كنت مبسوط بيها جدًا، لإن أنا قدرت إن أنا أسمع حاجات مختلفة على وداني وفي نَفْس الوقت ادتني ادتني مساحة إن أنا اتعرّف على حاجات جديدة يعني، فأنا بصراحة حبيتها في ال في اللي حبيته وفي اللي ما حبيتوش، ولكن فتح لي باب جديد إن أنا أدوّر في الحتت دي وإن أنا لمّا روّحت البيت فعلًا بقيت أجيب الحاجات اللي أنا معظم الحاجات اللي أنا سمعتها بقيت حطّيتها في الplaylist بتاعتي الجديدة خلاص وبقيت أسمعها على طول يعني.
حلو أوي. جميل. هُم أنا يعني باشكرك على وقتك، وعلى استفاضتك في الحديث، ومتشكّر جدًا.
العفو، ده أنا اللي انبسطت أكتر وباشكرك.